作ってますね、はい、作ってます。
梅干しはどこで？手に入れるんですか、はい。
どこで？あっ、それはあの、私のあの、親戚の家。で、取りに行くんです、私、取りに行くので。そうそうそう、収穫して、持ってきて。はい。結構手間かかるんですけど。そう。
はい。 うん、わあ、へえ、すごい。 はい。 かかりそう、っていうか想像できない、
かかります。想像できない、そうですか。<laughs>
梅干しがどういう風に作られているか一切分からないんで。すっごい気になる。
あ、そうなんですか？へえ、でも、シンプル、シンプルですよ、ほんとに。でもうん、そうです。でも今年は、なんか色んなの作りたくて、普通のまあ、しょっぱい梅干しだけじゃなくて、なんかあるじゃないですか、蜂蜜梅干しとか。そういうそれをちょっと今、作ってるんですけど。そう、ちょっと甘いデザーデザート梅干しみたいな、のを、と2種類作ってるんですよね、甘めの。うん、ちょっと。そうそう。いやいや、かっこよくないんですよ、ありがとうございます。でも、そう、楽しんでますはい。
あ、シンプルなんですね。 うん。 はい。 ああ、いいですね、蜂蜜梅干し。はい。 へえ、かっこいい。 で、梅干しってそのイチゴジャム作る過程とちょっと似てるんですか？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
あ、全然違うんだ。 ええ、まあ、火は通さずに、そのまま漬けるんですか？その、砂糖す と、漬け込む、へえ、塩で漬け込んで、へえ。でもお砂糖も使うんですか？あれって。え、使わないの？え。なんで、え、そうなんだ、あの甘さって自然の甘さなんだ？
ああ、火は全然、つけ込むんですよ。そう。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 使わない使わないです。そうそうそうそう。 はい。自然の甘さですね。あの、熟したのを使うんですよ。梅でも、青じゃなくて、うん、熟した黄色い梅を使うと、あの、そういうもう自然の甘さが入っているので。
ええ。 うんうんうんうん。はい。 うん。